Ya, aslında evet, eee, yani bu benim için gerçekten çok önemli bir nokta. Eee, şunu söylemek istiyorum bu konuyla ilgili, mesela bazen işte, eee, e bir restorana gidiyorum, eee, ya da bir kafeye diyelim ki. Orada böyle hiç sevmediğim böyle i çok mesela bana gürültü gibi gelen müzik türleri var. Eee, bunlar mesela çaldığında, eee, o kadar irrite oluyorum ki. Yani böyle, eee, gerçekten o an kalkıp gitmek geliyor içimden. Eee, bu arada bu benim için çok
Hı hı. Tamam. Hıı. Hiç, "Olmuş mu?" der gibi bir yerden söylüyorsun değil mi? Hı hı.
Evet. Ya, bu benim için gerçekten çok, çok önemli bir konu. Iıı, mesela, işte böyle Türkiye'de mesela ben, eee, kuaförlere bazen gittiğimde özellikle annemin bir tane kuaförü var. Iıı, o kadar kötü şarkılar açıyor ki, iii, k sırf bu yüzden gidemiyorum. Çünkü mesela saç kestirmek, işte boyatmak, ııı, fön çektirmek vs. uzun bir süreç. Eee
Hı hı. <chuckles> Bir de kulağını kulaklıkla takamıyorsun. Kirlenebilir kulaklığın boyanabilir falan. Hı hı.
E, tabii aynen öyle. Ya, sırf bu yüzden annemin o kuaförüne gitmeyi bıraktım ben mesela. Ya, öyle şarkılar açıyor ki, böyle hani t damar ki hani, ııı, jiletlemelik kendini. Öyle şarkılar yani <chuckles> ve öyle kötü motive ediyor ki insanı bu şarkı, yani. Ö ölesim geliyor, onu dinlerken içim daralıyor, yani.
Ya, çok enteresan. <chuckles> Aslında bu Evet, ya <chuckles> Biraz böyle kendi tercihlerini önemseyen, eee, kuaför gibi yerlerde işte kendi tercihlerine göre açıyorlar ama ar aslında oraya hizmet verdikleri misafirlerinin, eee, kulağına hoş gelen müzikleri tercih etmeleri daha aslında beklenen bir şeyken, eee, ber ins gelen insanlar yani saçını yaptırıyor ki saç kadın için psikolojik olarak gerçekten çok önemlidir. Psikoloji bo psikoloji boz psikolojisi bozuk insan gider yaptırır ya da çok iyi gider insan daha da iyi çıkmak için saç yaptırır ama orada o müzikle birlikte bunalıma girmekte gerçekten çok böyle <chuckles> orada verilmek istenen, eee, duyguyla biraz ters düşmüş. Evet, Türkiye'de maalesef böyle bir durum var. A a aynı zamanda aslında bir de, eee, bazı Türkiye'de yine bazı mekânlarda radyolar açık olabiliyor ve reklam da dinlenebiliyor. Yani reklam kuşakları da gelebiliyor. Eee, o da aslında o bulunduğun yerde bir şeyler yerken müzikle olan bağını çok bozan bir şey değil mi? Ne düşünürsün?
A, kesinlikle çok haklısın. Tabii ki. Elbette. Yani, aynen öyle. Evet. .Hı hı.